بُصي، بصراحة كنت عايزة آخد رأيك في حاجة كده وأفضفض برضه آمم، أنا ساعات كتير باحس إن أنا باكل زيادة عن اللزوم. يعني امم، ساعات فعلًا م مش بيبقى مش بيفوت وقت ما بين الوجبة والتانية، وباحس إن أنا عايزة آكل، ودايمًا عايزة آآ آكل حاجات مسكّرة كتير، و وقاعدة قُدّام التلفزيون باكل، وآمم، حتى وأنا قاعدة مثلًا باشتغل لازم بوقى يبقى مشغول، ودايمًا قاعدة باكل، باكل، باكل. وده بدأ يأثر على نفسيتي، وبدأ يأثر كمان على وزني، لأنّه آمم حاسّة إن أنا باتخن زي ما بيقولوا كده باتخن حتى من بوق المَيّة يعني، مو ومش عارفة أوقف.
ياه!
فالموضوع بجد مأثرعليَّ ومأثر جدًا على نفسيتي و وحاسّة إنّه أ ساعات كمان باقعد آكل لدرجة إن أنا بطني بتو بتوجعني يعني اللي هو وبرضه ما بابقاش قادرة أوقف أكل.
معلش بقى، أنا مقدرة بجد إحساسكِ دَوَّة، لإن أنتِ كمان أثّر عليكِ وعلى بطنِك وكده، وده ممكن يكون برضه آآ إن إن إن أنتِ اتضغطتِ في حاجة أو كده بسبب الموضوع دَوَّة، وإنه ممكن يكون كمان خلّاكِ متضايقة أكتر و ويعصبك وكده. فكل ده أنا مقدراه ما تقلقيش منه. مع شوية تنظيم ممكن نقعد نضبط الحاجة دي كلها، وما تحسيش بالإحساس دَوَّة. بس قولي لي عادةً أنتِ إمتى بتشعُري بالإحساس دَوَّة؟ يعني هل أنتِ بتكوني واكلّة already والّا والّا بعد ما بتكوني أكلتِ خلاص بييجي لِك الإحساس ده؟ وهل أنتِ في اللحظة دية بتكوني مثلًا متضايقة من حاجة، متوترة، ملّانة، قلقانة، مستنية نتيجة مُعينة، والّا يعني بييجي لِك ليه؟
بالضبط. إمم. إمم. إمم. هاقول لِك. آآ بُصّي أنا لاحظت إن أنا فعلًا ساعات بابقى مثلًا متضايقة أو قلقانة، فده اللي بيخلّيني إن أنا آكل كتير يعني، آمم، آآ باحس مثلًا إنه قبل مثلًا مقابلة مُعيّنة أو مقابلة شغل مثلًا أو آآ ميعاد مهم أو م متخانقة معاهم مثلًا في البيت، آآ فبدل ما أخش مثلًا المناقشة أو إن أنا مثلًا أتكلم آآ أو أبقى مثلًا باحضّر للمقابلة بتاعة الشغل دي، لأ، أنا باقعد آكل. يعني دايمًا باخد وجبات خفيفة كده سناكس و وعصاير وبتاع ف في النص كده بين الوجبات، وآكل كمان وجبة مثلًا إذا كان غدا بقى أو عشا. آمم، فباكل كتير، بس آمم، يعني أنتِ لفتِ نظري إن هو ممكن يكون مثلًا بسبب حاجة أو كده والّا هل ده مثلًا الطبيعي في ناس بتاكل أكتر من ناس؟
آه. فاهماكِ، آه. فاهماكِ، بُصّي هو ط رغبة الجوع ورغبة الأكل دي طبيعية عند كل البشر بس هي فكرة إنك تحسي أو تلاحظي إن هي زيادة بالنسبة لِك، هي دِيَّة اللي أنتِ محتاجة إن أنتِ مثلًا تتأكدي منها، هل هي عادية أو هي متأثرة بحاجات لأن أنتِ بتقولي أحيانًا بتكوني قلقانة، متخانقة، متضايقة، فممكن تكون هي نفسيًا أساسًا م أنتِ متأثرة، فده طبعًا بيوصّلِك لإن أنتِ تاكلي بحيث إنك تحسي بإن أنتِ أحسن مثلًا أو تتوقعي إن أنتِ هتشعري بالسعادة أو هيخف أو ه هتحِدّي من من القلق ومن التوتر اللي عندِك بسبب موقف ما أساسًا ما لوش علاقة أساسًا بالأكل. عشان كده كنت عايزة أسألِك، أنتِ يعني مثلًا كام مرّة بتقعدي تاكلي سناكس مثلًا والحاجات الخفيفة في وسط الأكل، آآ من أول اليوم لآخره كده ع عدّيتِ كام مرّة قبل كده؟
إمم. تمام. بالضبط. إمم. آآ، بصراحة ما عديتش أوي، بس هاقول لِك يعني مثلًا هاحكي لِك موقف: أنا مثلًا آمم، لو حصل مثلًا أي خناقة في البيت، يعني مثلًا آمم، ساعات أنا باتخانق مع والدتي مثلًا بسبب إنه آآ الأوضة بتاعتي مثلًا مش مترتبة، أو إنه أنا مثلًا المفروض نازلة آآ مشوار مع صاحبتي، بس هي ب آمم، بتتضايق مثلًا لمّا بتأخر، فبدل ما أقعد مثلًا وأتناقش معاها، وده اللي أنا لاحظته، إن بدل مثلًا ما أقعد وأتناقش معاها أو كده، لأ، بادخل الأوضة بتاعتي وأقعد مثلًا أعيط، وبعد كده بابدأ آكل بقى، يعني آكل بقى أي حاجة، آكل مثلًا آمم، آآ، snacks كده شيبسي، أو آكل مثلًا آآ، شوكولاتة كتير، بافضل آكل، آكل، وبعد كده لحد ما بطني توجعني، وبعدين بانام يعني
آه.
ممكن أقوم الصبح بقى أفطر عادي.
واضح إن أنتِ شخصية حساسة أوي على فكرة، و وبرضو إن أنتِ ممكن تكوني كمان بتقولي مش باناقش ماما وكده، فأنتِ كمان موضوع إن أنتِ ما بتناقشيش ده ب بتكتمي في نَفسِك أوي وبتزعلي أوي، فده بيأثر عليكِ بقى ب وكمان بتنامي بعد ما بتاكلي، يعني أنتِ بتكوني في حالة نفسية صعبة جدًا يعني، آآ يعني بجد أنا باقدرِك عليها و ويعني عارفة قدّ إيه الإحساس ده بيكون صعب بالنسبة لِك، وإنِك تكوني مثلًا اتضغطتِ بسبب كلام مامتِك ومش عايزة تزعليها في نفس الوقت، بس في نفس الوقت أنتِ آآ، ممكن تكوني مثلًا مو ما قدرتيش أو ما لحقتيش أو يعني كنتِ حاسة إنِك عايزة تس تتلقي مثلًا الكلام دوّة بشكل تاني ما يخليكيش تتضايقي أو كده، صح؟
امم. بالضبط. إمم. بالضبط، بالضبط، وكمان ال الفكرة كلّها إن الموضوع كمان بدأ يأثر عليَّ بزيادة، إنه هو أنا باكل آآ، وده بقى بيأثر على وزني، بقيت باتخن بس بسرعة جدًا، وكمان مش عارفة أقلل ده، مش عارفة أقلل وزني ولا حتى أبطّل أكل. فهو ده طبعًا بيضغطني أكتر فللأسف باتضايق وبرضو بارجع آكل يعني، أنا باتضايق إن أنا وزني زيادة، باتضايق إن هو بيأثر على وزني، بس أنا مش عارفة أبطّل، أنا برضو باكل علشان ما أحسش بالذنب أو ما أحسش إن أنا متضايقة.
آه، فهمتِك. بُصي آه. آه، طبعًا من حقِّك إنك أنتِ تراعي نفسِك وتحسسي نفسِك إنها تطلع من المود، بس أنتِ ممكن تكوني مثلًا ب بدون قصد تلاقي نفسِك ده ماشية في السكة الغلط، يعني إن أنتِ عايزة تحسي إن أنتِ كويسة، وإنِك لمّا تاكلي هتبقى كويسة، طب هل أنتِ لمّا كلتِ بقيتِ كويسة وفعلًا اتحسنتِ، والّا أنتِ بتقولي بعد ما بتاكلي كمان بتنامي، يعني أساسًا ما ما بتلحقيش يعني يتغير مشاعرِك ناحية الموقف، أو إنك تحسي بتحسّن أكتر، فعشان كده كنت عايزة أتأكد منِك، هل أنتِ بعد ما بتاكلي بتحسي إن أنتِ اتحسنتِ، والّا مودِك زي ما هو، والّا ما بتلحقيش تكشفي مودِك أساسًا؟
امم. اهم. بالضبط. آآ لأ خالص، يعني آمم، آآ مُعظم الوقت طبعًا ما بالحقش، اللي هو بادخُل من حاجة لحاجة على طول و بس اللي هو مثلًا لمّا ركزت أو كده حسيت إنه لأ الأكل مش بيغيّر الmood خالص، أنا بالعكس أنا بعد كده باندم إن أنا أكلت، لأن أنا بابقى عارفة إن ده هيأثر بعد كده على وزني أو لمّا آجي أوزن، ف ده هيضايقني أكتر ف خلاص، باحس إنه لأ أنا ما عملتش أي حاجة نفعتني، يعني مثلًا آه كنت عايزة مثلًا آكُل شوكولاتة علشان كنت حاسة إن الشوكولاتة هتحسِّن مودي بعد ما باكلها باحس بالذنب إن أنا أكلت علشان أنا كده هاتخن.
فهمتِك، آه. آه، بس يعني ما بتحاوليش إن أنتِ تحرجِمي على نفسِك من الأول وإنِّك ما تعمليش الحاجة دي، بعد ما بتعمليها بتبتدي تحاسبي نفسِك، صح؟
إمم. بالضبط، بالضبط.
آآ شوفي يعني هو آآ كل اللي عندِك دَوَّة مشاعر عادية، ومشاعر ممكن تقدري تتحكمي فيها، لأن هي ناتجة عن آآ إن أنتِ بتحاولي إنِّك ت تعوّضي ال ال القلق والتوتر والزعل والضيق والكتمان في النفس بإن أنتِ تاكلي، بس أنتِ ممكن تعوّضيها بقى بحاجات تانية، تشغِلي بيها آآ جسمِك وتفكيرِك عن ال أكل بحاجات تانية، زي مثلًا إن أنتِ تنزلي تتمشي مثلًا شوية، تكلمي حد من صاحباتِك المقربين مثلًا، آآ تعملي حاجة أنتِ بتحبيها، ت تطلعي مثلًا تعملي أي نشاط خارجي برّه، أو إن أنتِ مثلًا لو أنتِ في mood كويس تقومي مثلًا ترتبي أوضتِك اللي أنتِ حسيتِ إن هي في لحظة متكركبة وكده وترضي مامتِك وكده و وتطلعي مثلًا تقولي لها أنا رتبت الأوضة خلاص و وأنا كنت مثلًا مشغولة أو كده، إنك تحاولي تواجهي الموقف بطريقة ما تخليكيش مخنوقة و وسلبية و وحتى بعد ما مامتِك كلمتِك وأنتِ زعلتِ أوي وكلتِ، برضه ما ت ما رتبتيش الدنيا وكده، فتحسي إن أنتِ لسه فيه عبئ عليكِ مخلّيكِ مضغوطة فتاكلي وتتعبي وأنتِ كمان بتقولي إن الموضوع كمان وصل لتعب جسماني و وألم في المعدة وكده ووزن زيادة. فدايمًا فكّري نفسِك إن أنتِ ب بتأذي نفسِك، وبتأذي جسمِك وبتأذي صحتِك، ودلوقتي أنا متحكِمة وبعد شوية مش هاتحكِم. فكَّرتِ تحاسبي نفسِك كده وتحاولي إنِّك تبقي أحسن؟
إمم. إمم. بالضبط. إمم. تمام. امم. امم. امم. بالضبط. إمم. آآ لأ للأسف ما فكرتش خالص، يعني أنا باحس إن أنا دايمًا آآ يعني ب ب باتجاهل الموضوع، يعني هو بس بتبقى في الموقف نفسه إنه مثلًا أنا متضايقة فباكل وبعد كده باحسس نفسي بتأنيب الضمير، أو ضميري بيأنبني مثلًا إن أنا أكلت عشان أنا وزني هيزيد، آآ بس بعديها مثلًا خلاص هو بيبقى الموقف يومي مثلًا، أو على حسب الموقف اللي بيحصل في اليوم، بس ما فكرتش دايمًا إن أنا مثلًا آخد خطوات إن أنا أحسّن علاقتي مثلًا آآ بالأكل، أو إن أنا مثلًا أحسّن علاقتي آآ بمامتي، أو إن أنا مثلًا أشتت انتباهي مثلًا عن الأكل لما أبقى متضايقة، ما عملتش ده قبل كده.
آآ حاولي يعني تجربي تعملي الحاجات ديّة، وكمان أنا كنت عايزة أتأكد منِك، أنتِ في الوجبات الأساسية بتبقي واكلة كويس، والّا برضه ممكن تكوني كلتِ كده خطّافي، وبالتالي أنتِ جُعتِ على طول فاحتاجتِ إنك تلجأي لل لل حاجات الشيبسي، والسناكس والحاجات ديّ؟
امم. امم. تصدقي ممكن، أنا فعلًا ما خدتش بالي قبل كده، يعني ما خدتش بالي إن أنا مثلًا ممكن أكون ما باشبعش، عشان كده باكل مثلًا وجبات خفيفة في النص. آآ، ودايمًا بيبقى لمَّا الأكل مثلًا بيبقى موجود، أنا باكل، آآ، وبعد كده آآ، ممكن بعديها بشوية أكل تاني. آآ، أنا أهم حاجة بالنسبة لي إنه آآ إن أنا دايمًا أبقى باكل يعني، آآ
فهمت قصدِك. أنتِ ممكن تعملي نظام تبقي حاسة ت تراضي جسمِك، يعني إنك تبقي دايمًا بتاكلي يعني. ع أنتِ عارفة إن أساسًا ده من ضمن الأنظمة الصحية اللي بيتبعوها ناس كتير، بدل ما ياكلوا 3 وجبات أساسية زي ما إحنا متعودين، بياكلوا مثلًا آآ، 5 و6 و7 وجبات في اليوم، بس مِتقطَّعة، زي طريقتِك دي كده، بس كمان صحية يعني، ما يكونش فيها حاجات بقى تزود الوزن زي ما بتقولي وتوجع البطن وكده، وحاجات أساسًا مش صحية ومش مفيدة للجسم. يعني بتكون إيه، على مراحل. فجربي بقى إن أنتِ تحطي لنفسك نظام أكل بقى لوحدك بقى كده هتتعبي شوية، بس هترتاحي بقى، وهتاكلي كتير زي ما أنتِ عايزة وهتاكلي طول الوقت زي ما أنتِ عايزة، بس مش هيبقى كتير زي ما أنتِ متخيلة، هو هيبقى كتير ظن منك، لكن هو مم لو حسبتيها صح هتلاقيه هو نفس، آآ كمي عدد ال3 وجبات ال ال الأساسية ال ال الموجودة بالنسبة لنا، بس بشكل إيه، مِتقطَّع أو على مراحل أو على أجزاء، زي إنك تبتدي الصبح بدري مثلًا تاخدي حاجة بسيطة، وبعديها بساعتين، 3 تاخدي حاجة تانية، و لو وجبة الغداء تقسميها على مرتين، يعني بدل ما تاخدي مثلًا، آآ، 10 معالق رز مثلًا، تاخديهم 5 ف الساعة 12:00 مثلًا، و5 كمان الساعة 17:00 فاهماني؟ يعني أنتِ تقسمي وجباتك ال الط الطويلة بحيث إنِك تبقي طول اليوم بتاكلي، وده كده هتبقي راضية نفسك أكتر، فهمتِ قصدي؟
امم. تمام. امم. امم. امم. امم. فهمتِك. فاهماكِ. فاهماكِ، فاهماكِ. أنا هاخد بالي فعلًا، وهاجرب يعني. أنا انبسطت و وحسيت إن أنا حسيت إن أنا مرتاحة شوية كمان لمَّا فضفضت معاكِ. آآ، وهاجرب إن أنا أمشي على الدايت ده. شكرًَا جدًا.
العفو طبعًا، أنا دايمًا في الخدمة.
مع السلامة.